Ya, bunlar illaki bir dönemde devreye girecek, hani, ben de farkındayım ama, eee, "Bunlar devreye girdiğinde ne yaparım?" diye de düşünüyorum. Hani, hiç düşünmüyorum değil, sadece şu an uygulamıyorum ama hani, bunları düşündüğümde de öncelikli olarak aklıma şunlar geliyor: Eee, hani, belki de şu anda, işte, ben kirada oturuyorum, hani, oturduğum kirayı düşürme şansım var; hani, şu anda kiraya çünkü ııı, hani, gelirimin neredeyse %30'unu, %40'ını veriyorum. Hani, bunu belki biraz daha %20'lere, %25'lere çekebilme şansım var. Market alışverişinde genelde, ııı, birazcık tutumsuz davranan bir insanım. Evet, evet. Hani
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı, evet. Hımm, evet. Bir kısıtlama yöntemlerin var. Hımm, ne gibi bir tutumsuzluk? Orayı biraz açar mısın ,lütfen?
<chuckles> Ya, şöyle bir tutumsuzluk: Genelde mesela, eee, böyle gördüğüm güzel abur cubur şeyleri, ııı, çok açıkçası fiyatlarına bakmadan alıyorum.
A, düşün! Yani aslında yemek yemeyi seven mi yoksa daha çok abur cubur ürünlerle ilgili mi bu?
Ya, ikisi de aslında bu durumda. Hem abur cubur ürünler hem de yemekte de. Mesela, diyelim ki o gün aslında kafamda güzel bir sebze yemeği yapmak var, eee, ama birden, mesela, bir, işte, ördek eti görüyorum. Hani, fiyatı da biraz pahalı, evet, ilgimi çekiyor, alıyorum. Ya da işte, internette o anda bir ahtapot salatası görüyorum ama ahtapot fiyatı çok pahalı. Hani, aslında o gerek yok benim almama, hani, yaşadığım bölgede de çok yaygın bir şey değil. Evet, hani, deneme denemek istiyorum, o yüzden bunun için bir bütçe ayırabiliyorum. Ama Tabii.
Hımm, anladım. Hı hı. Ha, ilgini çekiyor. Hımm. Evet. Ama denemek istiyorsun. Hı hı. Evet ,aslında bu bu şöyle bir şey bende, kafamda şöyle bir şey canlandı. Yani, hayata dair bir, ııı, vizyon oluşması ya da işte, hayatla ilgili bir gusto sahibi olmak baktığın zaman da. Eee, hani, bir noktada gerçekten, hani, böyle bir şeyi oluşturmak ve önceliklerini de buna göre sıralayan birisin, diyebilir miyiz?
Hı hı.